แบบ ว่าดึงตลาด พวกคนที่ คน คนใกล้เกษียณหรือคนที่เกษียณแล้ว เขาจะชอบธรรมชาติ หรืออะไรที่คลาสสิก ๆ เหมือนพวกคาวบอยอะพี่ คาวบอยอะ ได้ครับ
ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ ๆ นึกออก ๆ เนาะ เออ ก็ชอบงานไม้แหละ ส่วนใหญ่เนาะคะ จะเป็นงานไม้ งาน handmade ที่เป็นงานไม้ อะไรอย่างนี้ ยิ่งถ้าเกิดว่ามีแบบ เขาเรียกอะไรนะ มี-มี มีความไม่ ไม่ประณีตเหมือนแบบโรงงานทำมาอะค่ะ มันจะมีเหมือน เขาเรียกอะไรนะ ม มันจะมีแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มันดู มันดูแบบไม่ ไม่ละเอียดนัก อาจจะหยาบ ๆ นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ๆ มันก็เป็นความคลาสสิกอีกประเภทหนึ่ง เหมือนกัน
ใช่ครับ ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ ถูกต้องเลย ไม่ใช่ครับ ถูกต้อง ครับ
เนาะคะ อา แล้วคราวนี้ถ้าเกิดมีผลงานชิ้นไหนบ้างไหมคะที่ภาคภูมิใจ แล้วก็จำได้แม่นเลย มีไหมคะ?
ผลงานชิ้นไหนเหรอครับ ผลงานชิ้นไหน ก็จะมีอยู่
ใช่ ใช่ค่ะ
ช่วงครับ ที่เป็นโต๊ะ